Mmm, jadi aku udah lama banget mengalami hal ini ya, aku itu, eee, biasanya setiap malam itu suka mendadak, eee, apa ya stres gitu dan cemas ya tiap malam tuh, tiap mau tidur itu pasti tiap mau tidur ada pikiran-pikiran yang mengganggu dan, eee, se kayak datang gitu semua pikiran tuh, yang ada di kepala tuh muncul semua ya itu, eee, itu m bikin aku susah tidur gitu setiap malam.
Oke.
Mmm, jadi kayak misalkan ada apalagi misalkan siang harinya itu ada masalah yang terjadi gitu ya, itu aku bisa kepikiran berlarut sampai aku, eee, apa insomnia gak s gak bisa tidur. Jadi yang aku rasakan tuh cuma stress gitu dan panik sampai membayangkan hal-hal yang menakutkan gitu. Aku bingung sih itu harus gimana mengatasinya karena ini udah terjadi memang cukup lama gitu. Kayak dari apa ya, mmm
Oke.
misalkan biasanya emang seringnya tuh terjadi saat malam hari gitu, pas malam hari menjelang mau tidur ya, menjelang mau tidur ini aku sering banget nih kayak
Hmm.
eee, tiba-tiba pikiran-pikiran yang akan apa ya, ketakutan di masa depan, apa, impian-impian atau, eee, apa pun hal yang terjadi di masa depan itu aku takutkan gitu padahal itu kan sebenarnya belum terjadi ya, tapi, eee, apa ya, jadi itu sangat mengganggu banget sampai aku, bener-bener susah tidur gitu setiap malam tuh. Biasanya sih aku rasainnya, eee, apa ya?
Mhm.
Biasanya aku rasainnya itu eee, saat-saat mungkin saat fisik aku juga lagi nggak fit atau atau pikiranku sih, lebih ke pikiranku ya, pikiranku
Hmm.
jadi muncul terus kecemasan gitu kecemasannya tuh kenapa datangnya itu selalu malam hari gitu. Selalu datang itu stres dan cemas itu di malam hari.
Oke yang pertama aku bersimpati banget dengan apa yang kamu alami saat ini. Ya ini terdengar berat banget kan ya, kadang tuh malam kan waktu orang untuk istirahat kan ya, malam itu waktunya orang untuk istirahat kan, untuk tidur kan karena kan siang-siang tuh udah capek kan ya ngadain, eee, wat kegiatan banyak hal. Nah tapi kalau misalnya malam juga kita atau mungkin kamu ini kena kecemasan kan, ada ketakutan-ketakutan yang muncul terus ini membuat kamu nggak nyenyak tidur. Nah ini kan mengkhawatirkan oke, dan tentu saja ini akan mengganggu kamu untuk kegiatan esok harinya kan ya, boleh jadi mungkin kamu bakal lebih capek nih, heeh, oke tap
Mmm. Bener banget. Bener banget. Itu tuh, aku tuh sampe sampe bisa, eee, nangis gitu, nangis sendirian dan nas nangis sendirian dan merasa kesepian banget terus
Oke. Mhm.
campur-campur rasanya, ada sepi, takut, dan ya kebanyakan itu ya kekhawatiran apa yang terjadi akan terjadi di kemudian hari dan di masa depan gitu. Itu sering banget munculnya malam hari saat mau tidur mungkin karena pikiran lagi kosong ya, lagi siap-siap mau tidur kan, siap-siap mau tidur, pikiran itu malah berdatangan, masalah-masalah tuh malah berdatangan, bahkan yang sebelumnya tidak dipikirkan pun kenapa jadi kepikiran gitu.
Mhm mhm, oke. Hmm. Oke.
Dan aku belum menemukan solusinya sih itu bagaimana, biasanya cuma nangis nangis, eee, sampai, eee, kadang ketiduran tuh karena, eee, nangis sendiri itu.
Mhm, oke, eee, nah jadi, eee, kamu udah mencoba mikirin nih kan ya, kenapa dia muncul? Nah terus mungkin kamu ambil kesimpulan, ya karena kalau mungkin di pagi hingga menjelang malam itu kan lumayan banyak kegiatan kan ya. Ah jadi mungkin nggak muncul tuh kecemasan itu. Nah mungkin, eee, kamu bilang tadi muncul saat mungkin sebelum tidur karena kan itu kan kondisi di mana kamu nggak ngapa-ngapain kan ya. Eee, gak megang HP kan mungkin, nggak, eee, kerja, nggak megang hal-hal lain seperti buku misalnya. Eee, jadi kamu nggak ngapa-ngapain, datanglah pikiran tersebut kan. Eee, sebelum aku kasih saran nih, eee, tadi kan kamu bilang ini udah berlangsung berapa la eee, lu lumayan lama nih, boleh tau nggak, eee heeh, boleh tau nggak lebih spesifiknya itu kalau misalnya kamu masih ingat munculnya kapan, terus kira-kira kamu bisa ingat nggak sebelum ini muncul tuh dan setelah ini muncul bedanya apa?
Bener sih. Bener. Bener banget. Udah lama banget sih. Ini ak udah berlangsung lama banget sih, kebetulan aku tuh orangnya tuh orang yang overthinking gitu, jadi apa-apa itu, masalah apa-apa tuh pasti aku dipikirkan mendalam apalagi kalau misalkan terjadi kesalahan, eee, atau salah aku yang tidak sebenarnya, eee eee, tidak betul dilakukan itu tuh pasti kepikiran terus, eee, bisa berlarut-larut kepikiran bahkan ya seringnya lagi gak ada aktivitas apa pun itu, tiba-tiba datang di pikiran gitu.
Oke. Mmm. Mmm. Oke. Mhm, oke, jadi sering kali punya rasa cemas kan ya, eee, terhadap mungkin, eee eee, kemungkinan ngelakuin kesalahan-kesalahan. Oke, terus mungkin di bagian awal tadi kan kamu bilang kalau misalnya tuh kebanyakan rasa cemasmu ini adalah tentang masa depan kan ya?
Mmm. Bener banget tentang masa depan jadi hal-halnya itu, eee, kayak sekarang apalagi aku udah berkeluarga kan, jadi lebih ke memikirkan masa depan, gimana anakku, dan ini aku akan bisa menemani anakku terus apa enggak, itu tuh bisa aku sampai bisa nangis, semalaman cuma ngeliatin anakku yang lagi tidur pun aku bisa nangis sampai seguk-segukan sendirian karena ketakutan, eee, akan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi gitu.
Mmm. Ke. Mhm. Oke. Mhm mhm. Nah jadi ini tuh, eee, misalnya nih kalau kita kontekstualisasikan ke masalah anak kamu ya. Nah jadi kan ini kamu mencemaskan masa depan anak kamu nih karena ya mungkin kamu, eee, mengkhawatirkan, eee, amit-amit oke, amit-amit nih ada mungkin hal-hal yang enggak baik terjadi. Nah apakah, eee, kemungkinan-kemungkinan ini kamu pikirin ya karena mungkin menurut kamu sekarang nih ada memang probabilitas di mana mereka bisa terjadi atau kamu cuma khawatir-khawatir aja gitu kira-kira?
Mmm. Iya. Bener bener. Lebih ke khawatir-khawatir aja sih karna eee, tapi ya aku juga memikirkan khawatirnya itu karena ya ketakutan itu akan terjadi juga ya, yang dit hal yang ditakutkan itu akan terjadi, jadi kayak aku tuh lebih mikirin gimana nih cara mempersiapkan biar aku tuh bisa lebih siap untuk menghadapi, eee, esok hari atau masa depan itu gitu, biar lebih baik dan lebih ter-planning lah secara baik dan jadinya kenapa ya, ketakutan sendiri gitu. Ketakutan sendiri, takut gak bisa melewatinya atau ama amit-amitnya yang tadi hal yang ditakutkan itu terjadi gitu ya. Itu benar-benar berkecamuk di pikiranku sampai ya itu, sampai titik ter itunya itu aku pasti nangis sendirian gitu.
Hmm. Oke. Hmm. Ya. Mhm -mhm. Oke nah jadi, eee, boleh tahu terakhir nih, boleh tahu nggak, eee, kamu ini mungkin punya kebiasaan yang mungkin, eee, berkaitan nggak deng dengan kira-kira nih dengan makan kamu atau mungkin dengan aktivitas olahraga kamu yang mungkin kira-kira nih berkaitan dengan rasa cemas kamu, kira-kira ada nggak?
Bisa jadi sih karena aku kurang olahraga banget ya aku, eee, jarang banget yang namanya olahraga, dan aku kurang mengontrol juga nih makanan-makanan sehat gitu ya, jadi makanan tuh ya, makan yang lagi aku ingin aja, aku makan gitu tanpa memikirkan, eee, kalau itu tuh kurang baik juga buat kesehatan gitu. Tapi aku kalau, eee, kayak kopi-kopi gitu aku kurang sih karena aku tahu kalau minum kopi itu aku, eee, gak bisa tidur gitu malahan jadi aku menghindari banget tuh si kopi itu, aku menghindari banget karena nanti akan memperburuk, eee, keadaan yang mana aku bisa tiap malam tuh bisa panik malahan kalau susah tidur banget ya.
Oke. Mmm. Hmm oke. Iya betul, Oke nah jadi, eee, kita udah udah bagus nih, artinya kamu udah bagus karena udah ada beberapa hal yang mungkin kamu hindarin supaya nggak memperparah, eee, kebiasaan buruk kamu saat ini kan ya. Nah tapi ini kan hanya berkaitan de dengan hal-hal teknis aja kan ya. Jadi mungkin tuh yang pertama kita harus, eee, nyelesain nih atau mungkin coba mendalami masalah pemikiran-pemikiran kamu ini. Nah, eee, yang pertama nih boleh jadi nih, boleh jadi, eee, ketakutan kamu ini tuh, eee, selama ini kan kalau misalnya datang itu kan kamu takut kan, kamu takut terus kamu heeh.
Git Bener. Takut, lebih ke takut dan khawatir gitu.
Eee, kalau mungkin seakan-akan ya menghindar kan ya, eee, terus, eee, dalam pikiran mencoba untuk, eee, berusaha cepat tidur kan supaya mungkin terlewati rasa takut ini kan ya apakah seperti itu?
Bener ja eee, kadang, eee, mencari solusi juga gitu gimana caranya gitu biar, eee, aku bisa melewati kekhawatiran ini gitu.
Hmm. Oke nah jadi, eee, bagaimana nih kira-kira kalau daripada kita, eee eee, apa ya, melewati, eee, bagaimana kalau kita, eee, memeluk atau mungkin menghadapi rasa takut ini nih. Jadi gini mungkin kalau misalnya sebentar kamu tidur atau mungkin, eee, besok-besok lah kalau misalnya belum siap, coba pikiran ini tuh kalau datang kamu embrace atau mungkin kamu hadapin dengan tangan terbuka. Dalam konteks nih misalnya, kalau misalnya kamu kepikiran tentang anak-anak kamu di masa depan mungkin seperti apa, mungkin seperti ini kan, eee, kamu juga coba pikirin, "Kok pemikiran ini tiba-tiba muncul ya?" nah, "Kok ini bisa tiba-tiba ada?" kan, "Ada apa dengan pemikiran ini? Kok kenapa dia bisa muncul?" Heeh, eee, bukan dihadapi aja sih menurut aku, karena ini memang harus dihadapi, karena nih kalau kita nggak hadapin dia bakal terus datang tiap malam kan. Mmm, iya kita harus anggap dia tuh sebagai seorang tamu yang datang ke kamu dan dia tuh, eee, ingin diselesaiin masalahnya ya karena kan hak kamu juga harus menyelesaiin karena kan ini berkaitan dengan kesehatan kamu juga kan ya. Nah mungkin nih di saat yang sama kamu coba resapi kok, eee, keresahan ini datang? Nah dan di saat yang sama tuh mungkin juga kamu pikirin asalnya dari mana kan, eee, ini apa saja mungkin kemungkinan di masa depannya kan, ya kalau misalnya menyeramkan tuh kira-kira apa nih yang bisa kamu lakuin dari sekarang agar, eee, apa ya, kegelisahan ini bisa berhenti. Misalnya kan kamu agak takut dengan masa depan anakmu yang mungkin konteksnya ke depan mungkin bakal kurang berempati, eee, egois. Nah mungkin kamu bisa ajarin tuh cara bersikap yang baik misalnya kan ya dengan berinteraksi dengan dia dalam konteks mungkin sering ngucapin terima kasih dan dan sebagainya boleh jadi mungkin dengan cara seperti itu tuh.
Mmm. Hmm. Oh. Jadi dihadapi aja gitu ya. Mmm. Bener banget. Mmm. Mmm. Oh ya. Oke. Oke oke makasih banyak ya saran dan masukannya, sepertinya aku jadi merasa lebih baik sih aku jadi enakan aku juga menghargai banget sih nasihat dari kamu.
Sama-sama sam iya tetep semangat ya.
Makasih ya.